Да-да-да, у вас тоже, э, вот мне интересно-то, какой у нас внутренний конфликт, всё думали, что, э, нам з запр вот как-то всё все одинаково, и мы хотим вот какую-то, вот ч с чем это было связано?
Я не знаю, мне просто было удобно, и я вообще начал так одеваться, потому что у меня был друг, э, точнее, он до сих пор есть, и он вот, эм, чуть ли, ну, почти на 80 сантиметров больше меня, короче.
Мне тоже было удобно. Мгм, мгм. Да. Да. А, ну, вы так мерялись с ним, да? <laughs>
И И этот чувак, да, он один раз притащил мне на на день рождения как бы из своего отдела футболку чисто поржать.
Да, да-да. Да.
Я её надел тоже. Я смотрю, то что этот балахон, короче, гигантский на мне висит, но почему-то мне так классно и удобно. И причём выглядит как-то прикольно. Мне нравится.
Мгм. Мгм мгм. А, ну то есть у вас не то чтобы я-то смотрела, там на наверно, на рэперов каких-то, мне нравилось, а вас именно вот, э, ш случай из жизни, да, так под подстегнул на это?
Я этот, э Ну, мне-то чисто такой какой-то более жизненный. Я п я на себя посмотрел, мне понравился мой стиль. Я подумал: "Ладно, круто, отлично, пусть будет". Э, потом, конечно же, люди такие типа: "Ой, блин, я не понимаю, почему ты ходишь как бомж какой-то или ещё что-то такое". Я всегда говорил: "Да нормально, ничё такого".
Да да да. Как здорово, интересно интересно. Мгм. То есть это было не какое-то вот именно желание выделиться, да, а вот просто, что вам было удобно? А у вас была ситуация, когда вам прям выделиться хотелось? А у вас было всё-таки ситуация, когда мы б когда?
Нет нет нет. Мне желание выделиться, знаете, какое?

Э, как вы думаете, почему некоторые, я даже сказала бы, многие люди боятся от отличаться от других людей?
Мгм. Мне вот, кстати говоря, этот вопрос недавно самому такой задавался. Э, потому что, э, ну когда так замечаешь, то что реально у нас почти всегда, да, вот гово ну, мы так даже и привыкли, и нас так даже, ну можно сказать, вырастили, то что мол:
Мгм мгм. Ну да. Мгм.
"Ам, не отличайся, ничего не делай, с ума не сходи".
Не отличайся, вот именно. Конечно.
А, а то
А вы вообще вот видите, вы в в вы, вообще, эмигрировали когда-нибудь?
Да-да-да. Я потом тока разницу понял.
Вы видите вообще огромный контраст? Вы вообще видите огромный контраст, что всё-таки, если это какая-то зарубежная страна, я вижу, тут наоборот поощряется вот индивидуальность. И вот такой большой контраст с нашим постсоветским, э, школой этой нашей, вообще, всем, что будь такой как все. М-да.
Мгм мгм мгм. Ну это вот да, я, кстати говоря, заметил этот большой такой интересный градиент, как? То, что я, э, побывал какое-то время в Китае.
Мгм. Да. И как там, кстати? Вот мне интересно, я не была в Китае, как там? Там всё-таки боятся отличаться или или наоборот?
Я Вот, это очень интересно. В бизнесе или ещё в чём-то все стараются, конечно же, как-то отличиться, стать лучше. А потому что там нету такого страха, что кто-то придет и о отожмет у вас это дело. У нас же всегда вот этот страх. Да, вот. В бизнес и не в бизнесе тоже. То есть, э, надо стараться, как говорится, знаете, приодеться хорошо, у них хорошо развита мода. Но и также ещё у них нету таких сильно больших проблем с тем, что ты выглядишь одинаково с кем-то. То есть
В Китае вот. Мгм. Мгм мгм. Да, да, да. А не в бизнесе? Ну да, а не в бизнесе? Мгм. Да. Ну это ж для нас одинаково, для них-то мы все одинаковы, как я понимаю. <laughs> Для них-то это не одинаково, да? <laughs> Да-да-да. Мгм.
Не, да да да да да. Тут, скорее больше, знаете, например, в чём? Э, парочки, например, у них там принято, а, покупать парную одежду.